Oye, mira, fíjate que ahorita traigo como un una situación que lle analizando llevo algunos años, que me está pasando. Em, me suelen gustar como el tema de proyectos creativos y, bueno, creo que podría considerarme como creativo, pero, mm, la verdad es que luego creo que me toma demasiado tiempo el el empezarlo por, ay, no sé, muchos muchos bloqueos, el el pensar si realmente vale la pena, si si si va a quedar bien o o si estoy preparado para hacerlo, y siento que que luego como que pierdo demasiado tiempo cuando podría hacerlo mucho mucho más rápido, ¿no? Eh, y como esto, pues, creo que son varias cosas, o sea, trato últimamente estos últimos años como que me enfocado mucho más en en estar explotando estos proyectos creativos y tener más más opciones, debido a que afortunadamente como que he alineado varias cosas en mi vida para para tener el tiempo para hacerlo, pero cuando veo para atrás, digo: "Wao", o sea, pude haber hecho muchas más cosas, ¿no? Y dentro de esto, pues, a veces me gusta pintar, eh, o luego, eh, tengo un proyecto medio estancado de de cree una marca y como todo todo un perfil para para empezar a a desarrollar unos proyec un unos productos como accesorios para hombre, que yo mismo hago con cuero, pero está como medio bloqueado porque no he acabado de concluirlo como para lanzarlo, ¿no? Y como esto, pues, luego me pasan varias cositas. Eh, creé un blog y empecé a subir como contenido, eh pero lo dejé y ahora tengo pensado uno de fotografía, pero no lo he empezado y quizás lo adapte a a mi a mi blog, ¿no?, entonces, ay, no sé, cómo, ¿qué me podría recomendar?, o si tienes experiencia en este tema y qué podría hacer.
Okey. Bueno, primero que nada, creo que lo importante es iniciar, dar que este primer paso es lo más importante siempre, si son cosas que a ti te te gustan te te llenan por completo. Creo que de alguna manera siempre terminan dándose em, de manera natural. A veces, cuando uno trata de hacer muchas cosas al mismo tiempo, pero los empieza a forzar, creo que es cuando el el las situaciones se se vuelven como en estos bloqueos, ¿no? Porque existe esta parte que que quizá por esforzarlo por por forzar por empujar de más, am no avanza como uno desea y eso genera que uno sienta que no está haciendo nada o que realmente no lo está haciendo bien. Pero creo que que si este viene dentro de tus pasiones, es algo que te gusta y te hace sentirte pleno como como persona, poco a poco van a ir avanzando y pues estos bloqueos se van a se van a desvanecer conforme vayas dándote cuenta cómo estás encaminando estos proyectos creativos. Pero bueno, a ver, ¿Me gustaría saber qué qué es lo que más te provocan como este tipo de de bloqueos? ¿Te dan miedo? ¿Te dan miedo que te vayan a criticar algún resultado? ¿O quizá que durante el proceso puedas fallar?
Ajá. Claro. Ajá. Claro. Sí, definitivamente. Ajá. Mira. Yo yo creo que el tema de de que me critiquen ya creo <chuckles> que ya pasé esa etapa y me da un poco medio igual. Eh, pero, ¿sabes? Mira, ahorita que me lo planteas así, yo creo que estoy en una buena posición para llevar estos 4 que te comenté como a la vez, pero lo que me ocurre es que, eh no sé, igual y creo que quiero recibir como como los resultados muy rápido, y como que me frustro y los dejo, ¿no? Y debo de entender, debería de entender que es un proceso, ¿no? A ver, eh, hablando de del tema de del negocio, ¿no? O sea, pues, en cuanto lance la página, pues, no es como que voy a empezar a vender 200 cosas diarias, ¿no? O sea, es un proceso que va a ir comenzando, y creo que cuando lo lanzo y veo que no hay tantos resultados como yo quisiera, como que me bloqueo y lo dejo. Eh, igual, en cuanto al tema de del blog, ¿no? De de de este tema de la fotografía, como que eh, publico y, pues, finalmente, al principio, pues, igual y no voy a tener la gran reacción que espero, ¿no? Pero con la constancia, este resultado, pues, probablemente debería de de llegar, y creo que intento hacer varios a la vez, como para que alguno tenga el resultado que espero y ya no me tenga que tan preocupar tanto por otros. Pero no sé, creo que igual y y estoy esperando, ¿será eh, resultados muy rápido o o qué o qué crees que sea?
Ujú. Sí, creo que me, mediante lo que mencionas, am, ah, muchos tienden a querer tener los resultados tan pronto que cuando no ven esta respuesta, como bien mencionas, am, se frustran y creen que no está funcionando el proyecto, que fue un fracaso que, pues, muchas cosas que quizá, am, con el la respuesta inmediata suceden, pero lo ven como que todo lo que de trasfondo, ¿no?, quizá poco a poco el interés de las personas, am, que el que el proyecto, a lo mejor, es bastante interesante, pero, pues, se necesita mover quizá por espacios donde, pues, las personas que realmente disfrutan de este mismos temas, como no sé, la compra de de esta parte de de materiales de piel, am, la parte de los blogs, las fotografías, todo esto, este, am, saberlo manejar, creo que como bien mencionas, esto es de poco a poco, nadie, o es muy complicado que, quizá algún proyecto se dé, y se dé de una manera
Ajá. Ajá. Claro. Y ha sido rápido, ¿no?
Así es, pero creo que mientras tú le sigas dando esta constancia, este cariño a tus proyectos, porque es lo importante, que tú te sientas identificado con tus proyectos, van a crecer, estoy 100% seguro de que van a crecer y que se van a hacer unos proyectos que van a van a despegar y que van a ser increíbles, ahora, yo creo que lo ideal sería en este tipo de casos, que quizá para que no te agobiaras con la tarea de varios proyectos a la vez, los hicieras en tareas pequeñas
Claro, el cariño, sí, sí, sí, es un buen punto. Ajá. Claro. Ajá. Okey.
no que no fueran como algo de golpe, algo así de completo, sino que dijeras: "Okey de este proyecto" ujú, así es, es como, bueno, de "este proyecto, pues si, ya tengo no sé, algunos diseños", empezar a empezarlos a publicar, y bien puede funcionar, que quizás si también tenías esta parte de la
Como lanzar poco a poco. Ajá. Y aunque no esté cien por ciento acabado todo, ¿no?
exacto y con la fotografía podrías, am, no sé, empezar a compartir en tus blogs, tus diseños y al mismo tiempo empezar a propagarlo.
Claro, me gusta. Claro. Y mira, te te voy a contar otra cosa que creo que ahorita también como escuchando y preguntando y y analizando esta situación, luego me pasa, em, como que creo que que luego muchos nos enfocamos en hacer las cosas con la gente cercana, ¿no?, familias, amigos, y luego siento que no es como la mejor estrategia porque, ay, no sé, digo, no sé si sea correcto o incorrecto pero como que siento que que no le dan ni el interés ni ni el apoyo que a lo mejor yo daría. Pero he notado que que cuando de repente me meto más bien en el nicho, eh, más bien como que empiezo a a indagar hacia un mercado que quiero llegar y empiezo a tener respuesta de de personas ajenas como a mis círculos muy cercanos, pero que realmente les interesa el tema, eh, reciben mejor, no sé, como las fotografías o como estos productos de cuero o o el tema del blog, pues, ha sido medio complicado, pero siento que que, no sé, el tema de los de los productos de cuero, eh, se los regalé así como varios a a mi gente cercana, y y la verdad es que creo que ni siquiera lo valoraron. Pero, por otro lado, eh, luego veo gente ajena que, no sé, que ve las publicaciones y y aprecia mucho más porque, pues, seguramente tienes interés, ¿no? Eh, entonces, no sé también, ¿cómo lidiar con con esta sensa sensación?
Bueno, lo principal aquí es saber que a veces las pasiones que uno tiene no son compartidas con con esta parte del núcleo familiar o con la gente más cercana. Creo que, ah, lo importante aquí es que te apoyen a su manera. Mientras tú sientas que existe este apoyo, aunque no sea como quizá tú lo esperes, mientras tú sientas que te dicen o que tengan ese interés por tus proyectos, creo que, pues, ya es un granito de arena. Pero, como bien mencionas, ah, lo importante aquí es que tú empieces a buscar a personas que realmente disfruten y y se desenvuelvan en estos mismos temas como a ti también te te te gustan, ya que, mm, así generas una comunidad que te va a permitir crecer más y más, y este tipo de de propaganda se va a hacer por voz. Y creo que es una de las mejores Así es, porque, como bien mencionas, eh, al empezar a tener como esta interacción con gente ajena a ti, que no te conoce personalmente pero admira tu trabajo, eso va a hacer que que crezcas de manera más, este, rápida, y sobre todo, con gente que no conoces y que es más importante.
Claro. Ajá. Claro. Meterlo más en el nicho. Ajá. Claro. Sí, pues sí. Sí, o sea, finalmente no puedes meterle tu tu idea a todo el mundo, ¿no? Y a lo mejor y mi gente cercana, pues, tiene otras otras perspectivas, otros gustos, y y no tengo por qué decepcionarme sobre eso, ¿no? O sea, creo que, afortunadamente, ahora el mundo está tan conectado que es más fácil encontrar como los nichos. Sí, me gustó como como como me lo dijiste y creo que que lo lo entiendo más ahora, y, mm, y estoy como retomando, me está dando vueltas todavía también esto que me dijiste, o sea, eh, mejor hazlo como pasos chiquitos y que no esté tan perfecto, pero velo lanzando y poco a poco va a empezar a encontrar el nicho, ¿no? Estos proyectos que tengo y y empezar a cuidar esa comunidad que que voy generando, ¿no? O sea, y enfocarme más en estas personas que, eh, les empiece a interesar, a a pues, no sé, o sea, seguir tratando de darle gusto a mi gente cercana, ¿no?
Claro, a final de cuentas es tu pasión y es tu manera de expresar tu tu ser, em, de alguna manera el blog, la fotografía. La fotografía, pues, también es un arte, y el que tú diseñes también tus propios mate este, pues, ahora sí que materiales con cuero, pues, quiere decir que es una expresión de ti. Y creo que aquí lo importante no es lo que quieran los demás, sino lo que a ti te te llene, lo que a ti te haga feliz, que a final de cuentas es una expresión de lo que tú eres, y aquí lo importante es que, pues, siempre seas acorde con tu con tu persona, porque a final de cuentas el proyecto es tuyo y tú lo vas a encaminar hacia donde tú deseas. Y eso a muchas personas no les va a gustar quizá, pero a otras muchísimas más les va a gustar porque a final de cuentas es una expresión de ti.
Ujú. Claro. Claro. Oye, pues, te agradezco mucho. Creo que me siento más más tranquilo ahorita con con esta charla, y creo que me voy a quedar con eso que me dijiste al final de, finalmente, los proyectos son míos y y yo voy a saber cómo encaminarlos, y y por ahí es que tengo que que seguir, ¿no?, y tener pasión sobre esto, que creo que es lo lo más importante cuando se trata de de temas de de creatividad y cosas artísticas y así. Pues, te agradezco muchísimo, digo, creo que fue muy valioso esta charla que tuvimos.
No, no es nada. La verdad es que yo escucho toda esta pasión que sale de ti, de tus proyectos, de tus ideas, de de todos los planes que tienes tanto en el presente como en el futuro y sé que con con todo lo que tú visionas lo vas a lograr y que todo va a estar muy bien. Yo sé que vas a tener un gran éxito, entonces, mucha suerte y espero que que te hayan servido esta esta pequeña charla.
Gracias. <chuckles> Sí, esperemos que sí, seguro que sí. Gracias, bye.
Hasta luego.